Eto masaya kasi Friday na at weekend na rin. Kaya ayu
Hmm, oo nga naman.
Sana 'no. Ikaw ba? Ano yung mga karaniwang gawain mo tuwing weekend?
Ah, ako kasi kapag ka weekend ano, um, ako ay, um, pumupunta sa ano, sa sini ano ako from province.
Mm. Ah. okey.
Tapos I go to, ah, Metro kapag weekends to ano, um, to practice kasi um
Tapos? Hmm. Practice ng?
ng dance.
Wow.
Oo, kasi ano aside from the practice, lalo na ngayong ano buwan ng Agosto, ah, there's so many events like, um.
Mm. Hmm. May mga kompetisyon talaga, ganon?